ओह।
दीदी ने यह बताया, तो मैंने भी उनसे जाकर के बाद में बात साझा की जब तो उनका पहला गुस्सा ये फूटा कि तुम्हें अगर मैंने कोई बात साझा की है तो तुम्हें क्या पड़ा है वहाँ पे जाकर बताती हो? वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर, वहाँ पे वो बिल्कुल ग़लत नहीं थी क्योंकि ये हम 2 दोस्तों के बीच की बात थी, हालाँकि वो भी उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी लेक़िन हम दोनों के बीच में जो रिश्ते का गहरा था गहरापन, वो कहीं भी और गहरापन नहीं था, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी महसूस भी हुआ और यह मिसअंडरस्टैंडिंग का भी अ, जगह की भी जगह थी जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से मैंने उनसे उनसे बहुत बार माफ़ी माँगी लेक़िन शायद से वो माफ़ी माँगने की जगह मैं ख़त्म कर चुकी थी शायद से इसलिए वो माफ़ नहीं कर पाईं। अ, हम मैंने कई बार कोशिश की किसी ना किसी तरीक़े से कि मैं उनसे बात करूँ, उनसे किसी न किसी तरीक़े से म मिलूँ-जुलूँ लेक़िन वो मिली भी नहीं।
हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। हुँ। अच्छा तो फ़िर आपने माफ़ी माँगी उनसे, अपनी सहेली से? अच्छा। ओह! अफ़सोस। हुँ। तो फ़िर क्या आपकी कभी बात नहीं हुई उनसे आपकी सहेली से?
नहीं, नहीं कभी बात नहीं हुई लेक़िन हाँ, आख़िर में आख़िर में जब हम लोगों का रिश्ता टूटा तो फ़िर मैंने उनको बहुत ही मतलब मैंने भी उनकी बेइज़्ज़त की क्योंकि मेरे लिए था कि भाई आप भी तो गलतियाँ करती हैं तो मैंने तो आपको हमेशा माफ़ किया। क्या एक ही अब मैंने एक ग़लती कर दी, ठीक है, आपको मुझे बताना चाहिए था पहले कि आप सच में इस बात को लेकर के बहुत सीरियस हैं, आपने मुझे कभी बताया नहीं और आप ख़ुद जाके मेरी बातें साझा करती थीं तब तो आपको कभी नहीं लगा। आज हमने आपकी बात साझा की तो आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी भी माँग रही हूँ लेक़िन अगर आप ये सोचें कि मैं पैरों पे पड़कर के नाक रगड़ती रहूँ, इतनी बड़ी कोई कोई ग़लती हमने की नहीं है भाई। तो हमने भी फ़िर मतलब रिश्ता ही ख़त्म कर दिया।
दुखद। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर ये बताइए कि अ, जैसा कि आपने देखी माफ़ी भी माँगी, तो अगर इस स्थिति को अ, विपरीत कर दिया जाए, मान लीजिए कि अ, जो माफ़ी है आपसे कोई और माँग रहा है, किसी ने आपके जो मन है उसको ठेस पहुँचाई है, ऐसा कुछ किया है जो आपको बहुत ही अंदर तक बुरा लगा है, जिसकी अपेक्षा आपने सामने वाले से नहीं की थी और ऐसा करने के बाद में वो इंसान आपसे माफ़ी माँग रहा है अ, तो क्या आप माफ़ कर देंगी?
जी। जी। जी।